Siyempre kung maraming puno mas malamig, ah, iwas tayo sa mga sakuna, sa pagbaha, syempre, ah, yun nga tsaka kung yun nga, kung magbubuo tayo ng ano, grupo, ah, community para sa magtanim ng puno ano, ah, manghikayat ng mga kababayan natin 'no. Para yung mga bundok na dating punong-puno ng puno na ngayon na nakakalbo na, 'di ba? Tsaka maganda siguro kung magti-tree planting tayo bawat ano sa bundok kaya sa ano natin sa barangay, sa siyudad, sa bahay natin, magtanim tayo ng puno ano, hindi naman hindi naman mahirap magtanim, eh, kahit yung mga
Mm, mm. Yun, tama. Tama po kayo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Kaya nga po. Oo, tama po. Hmm, oo nga. Tama po. Oo, tama. Mm. Totoo.
yung ano, ah, kahit di naman din puno, ah, siguro mga gulay, ayan mga magtanim-tanim tayo ng mangga 'yan, ah, ano para maging berde uli yung paligid natin, 'di ba?
Oo. Mm. Oo, oo. Kahit Oo nga po, eh. Kahit yung ano lang din po 'di ba, yung sinasabi nila na backyard gardening, malaking bagay na rin po yun, eh.
Laking tulong din yun. Oo yun, totoo, totoo, mm. Yun nga yung
Nakaka nakakatulong din siya.
Kaya nga yun nga yung sa klima nga yung yung puno ang nagpapalamig, eh. Pansinin mo kung walang puno, ah, 'di napakainit 'di ba sa paligid ano, mas lalong mainit.
Mm, tama. Mm. Mm. Tama po. Sang-ayon po ako diyan.
Ah, yun nga, ah, yung experience ko lang din, ah, may bahay kasi kami, ah, yung sa misis ko. Ah, ginagawa pa lang nun, medyo wala pang wala pa kaming kapuno-puno nun bumagyo ano? Oo, bumagyo siya, ah, kumi kumi kumikidlat, halos yung kidlat, ah, nandun na siguro sa tapat namin ano, sa bahay, dun sa labas, sa bintana lang ano.
Mm. Oo. Ak ah, okey. Sige po, mm. Mm. Hmm, oo. Oo, nakatakot naman po yun.
Ayan yung naranasan ko yung kidlat, ayan. Ah, ayun nga nung makalipas ang taon, ah, ayun nagtanim kami ng mga puno, nagkaroon naman ng puno, saresa 'yan, puno ng tinanim na, ah, ayun nga yung pagkakaiba ng bumagyo, yung kidla halos wala ng kidlat, ah, ulan lang. Hal halos nawala yung kidlat, eh, ma mapansin mo kasi nung nagkapuno nawala yung kidlat ,eh.
Mm. Mm. Mm, mm. Oh. Opo. Hmm, mm. Mm.

Mm, tama.
Pagdating sa kalikasan natin, eh, at saka yung init ano, y lalo na init ng araw ano, alam mo naman ano. Nitong mga nakaraang buwan yung summer ano talagang napakat iba na yung init. Iba na init ikumpara, i ikukumpara mo nun ano, ah, kasi nga yung climate change natin nagbabago, yung global warming ayan, ayan nagbabanta. Ah, hindi puwede problema natin, ah, alam mo naman din yun sa mundo natin medyo nagkakagulo ano, ah, nandiyan yung mga giyera ano, ay nako nagbabadya, 'di ba?
Mm. Oo, tama. Totoo. Oo nga eh, grabe talaga. Mm. Oo tama. Yan pa. Kaya nga eh. Mm. Mm. Ay oo. Kaya lang
Isa ring ano yan may global may epekto rin sa global warming yan yung mga giyera-giyera diyan ano. Maraming puno rin ang nasisira, ayan, 'di ba, mga bombahan, ano?
Mm. Oo nga. Oo. Opo, opo, tama po kayo.
So, ayun. Kaya napaka ano, ah, napakaimportante ano, ah, yung benepisyo ng puno sa'tin.
Mm, mm.